Mh, mh, mh, mh. Ert
Hai capito? È è è qua il gioco: se tu ce la fai a fare questo equilibrio tu sei a posto, perché dopo n non senti sn nessuna sofferenza, perché tu i soldi ce l'hai. Quindi tu puoi permetterti questa cosa, ma nel frattempo se tu inizi a risparmiare, non fai 'sto bilanciamento, dopo ti senti in colpa, o stai male, perché tu puoi prendere 'sta cosa, ma ma tu devi usare la tecnica giusta del tipo, il minimalismo. Nel senso, devi comprare devi comprare le cose veramente che usi.
Mh-mh-mh-mh-mh-mh. Mh-mh. Mh. Cert Ah! Bravo, bravo, bravo. Bravo.
Non devi comprare tanto per comprare, come mio amico che piglia 2.000 € al mese, e lavora da 15 anni, non ha anche un centesimo in tasca, perché spende a vanvera. Hai capito eh, eh!
Cert Eh, quello è brutto! Quello è brutto, quello è brutto. <inhales> In effetti
Quindi, devi devi fare 'sto bilanciamento
La giusta via di mezzo, no?
Una via di mezzo, sì, bilanciare tra risparmiare, e non privarti di niente.
Certo, certo. <inhales> E quindi, sì sì, infatti anch'io devo un po' prendere spunto da quello che hai detto perché, <inhales> devo trovare la via di mezzo, no. Nel senso che adesso io sono un po' l'opposto, che risparmio tantissimo, ehm, cerco di metter sempre da parte, per cui
Sì. Ma tu hai un un obiettivo, tu l stai risparmiando per cuo cioè, per cosa?